Mhmm okay. E quindi lì, in quel lue in quel posto, c'eri c'eri anche tu, che hai avuto l'opportunità di di cantare, di suonare?
Sì, li ho esatto. Ho cantato, mhmm, mhmm, con altri 2 colleghi e amici. Uhm, abbiamo fatto uno spettacolo di, mhmm, 45 minuti e stato
Ah, quindi bello bello pesan cioè, comunque lungo, no, dovevi intrattenere la gente.
Sì, esatto, esatto. Vabbè, comunque noi eravamo in 3, quindi, era era più facile gestire la la situazione. Sì.
Era fattibile? Okay. Quindi, questo è stato un una fonte di orgoglio per te. Ma solo per te? Oppure anche per amici, parenti parliamo della tua famiglia o se hai una compagna, ad esemp
Sì, ho sia per la mia ragazza chiaramente, sia per, uhm, i miei genitori. Vabbè, loro <laughs> loro sono felici per me. Non è che seguono tanto, diciamo, soprattutto poi, questo genere. Uhm
Però, sanno che tu stai facendo qualcosa, ecco, su un palco. Sicuramente, un genitore dice: "Eh, mamma mia, è mio figlio, su un palco che sta cantando, c'è gente che lo ascolta." Sicuramente un una fonte di orgoglio per loro.
Sì, loro hanno apprezzato sempre la musica. Infatti, quando ero piccolo, io ho fatto anche pianoforte, musica classica. Cioè, vengo anche da un background sì, più più grande.
Quindi, hai un retaggio già, eh. Okay, hai un retaggio musicale.
Ehm, loro sono semp cioè, mi hanno sempre supportato. Uhm, magari, non so: il rap non l'hanno capito, mhmm, proprio al 100%. Però, diciamo che ogni anno che passa, ne capiscono sempre di più anche loro. Ti dico che in quel momento, sono stati s s d cioè sì. Adesso ade <chuckles> adesso che faccio anch'io 'sta cosa, magari mhmm cioè, mhmm, se ne si documentano anche loro per capire un po' come funziona. Quindi sì.
Ah! Li stai istruendo. <chuckles> Li stai lentamente <chuckles> Ho capito, ho capito. E ci sono altre altre cose, altre situazioni sempre legate alla musica o al tuo lavoro, che ti hanno sentito ti hanno fatto sentire orgoglioso?